जी नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, पर अभी जैसे आपने कहा कि पैसे-वैसे कम हों, तो मैं अगर अपने अ, किस्सा बताऊँ आपको तो ये था कि मतलब देखिए छोटा-सा ही है, ये था कि जो मेरी जो मासी की जो पुत्री हैं, उनकी जैसे शादी थी और उस शादी में पूरे घर में कह लीजिए, या पूरे हर जगह जो भी मेरे भाई-बहन हैं, उनमें सबसे सस्ते कपड़े और जो है सारा सामान, वो मेरा ही आया था। वो तो साढ़े 5 या 6 हज़ार का, सारा सामान मिलाके, मतलब है ना कि शादी का अलग और हर कुछ अलग मिलाके।
अच्छा। जी, जी। अ, जी, ज़रूर बताइए। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। अरे! क्या बात है! हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अब मेरे को ये बताइए कि
उ, जी।
जब आप पैसे खर्चते हैं, है ना
हाँ, हाँ।
तो और किस चीज़ पे मतलब आप ध्यान देते हैं ज़्यादा, कि अच्छी चीज़ खरीदनी है कि बचत करनी है हमने?
अ, अच्छी चीज़ और बजट अ, ये, ऐसे देखिए मुझे लगता है अगर घर में आपको पहनने के लिए चाहिए खासकर, घर में या कह लीजिए कि आप ज़्यादा दूर तक ना जाइए यही है ना कि 5-10 किलोमीटर के अंदर-अंदर अगर आपको पहनने के लिए चाहिए, तो देखिए आप बजट के अंदर जा सकते हैं। कह लीजिए, आजकल तो जैसे इंटरनेट का दौर है और कई बार सेल वगैरह चलती हैं आप देखते होंगे, ऑनलाइन वगैरह। और वहाँ से देखिए तो एकबार को ना जोखिम ले सकते हैं कि चलो कोई नहीं हज़ार के 4 कपड़े मिल रहे हैं, इनको मँगवा लेते हैं। पर अगर यहीं पर अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर आपको ज अ, जहाँ अधिक लोगों से मिलना-चालना हो, तो फिर आपके मन में वही आएगी कि चलो कोई नहीं, बाकी बाद में कपड़े ले लेंगे, अभी भले ही साढ़े 700 का 1 जोड़ी क्यों ना मिल रहा हो, चलो इसी को खरीद
हें जी, जी, जी, जी। हाँ जी, सेल्स चल रही हैं। स ठीक है, ठीक है, सही कहा आपने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। 1 जोड़ी ले लो। जी, जी। जी, बढ़िया। तो अभी ये मेरे को ये बताइए कि ऑनलाइन, देखिए आजकल ऑनलाइन का चलन बहुत ज़्यादा हो गया कि ऑनलाइन शौपिंग, विंडो शौपिंग, है ना, कुछ भी। तो आप ज़्यादा ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं या डायरेक्ट शॉप पे जाके खरीदना पसंद करते हैं?
हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी।